Claro, claro. Bueno, sí, es una es una situación bien delicada, ¿no? Sobre todo que esta persona, eh, tú no sabes si, pues, es verdad o es mentira, pues lo más correcto ahí, en este caso pues es creerlo, porque es algo que es bien delicado, ¿no? Y no no creo que una persona deba, pues, jugar de esa manera, ¿no? Con con con los sentimientos de otra persona, mintiéndole con algo tan delicado. Entonces, como eh, lo que te aconsejaría, te sugeriría en este caso, es como proponerle alguna solución, so ser bien empático, basado en la situación que esta persona ha tenido la suficiente confianza como de expresarte y decirle: "Eh, no, bueno, entonces en ese caso, ¿qué podemos hacer? Ayúdame para ayudarte, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú? Que, estarías dispuesto a colaborar un poco más", como buscar más soluciones, basado en eso, ¿él que te ha dicho?, ¿no?, no solo en la parte negativa de que no hace de que copia y pega, sino como que: "Okey, ayúdame para poder ayudarte. ¿Qué qué sugerencias tienes? ¿Qué podríamos hacer nosotros 2? Porque 2 cabezas" tu otro compañero y tú piensan más que 1, ¿no? "¿Qué podríamos hacer nosotros para poderte ayudar, para que tú puedas rendir, para que el proyecto salga bien por el bien común, por es porque es para el bien de todos, porque, eh, también necesitamos que tú saques una buena nota, sabemos que quieres sacar una nu buena nota, que de pronto un poquito falta un poquito más de esfuerzo aquí y allá, pero ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te?". O sea, ¿cómo te parece, tú acercarte de esa manera con este compañero?, como, eh, basado más como en empatía, ¿no?
Exacto. Ujú. Ujú. Ah. <chuckles> Ujú. Ujú. Ujú. Claro. La verdad es que es una muy buen muy buen acercamiento. La verdad es que ni se me había pasado por la mente, como que, en ese momento, de decir que puedo ayúdame a ayudarte, no, si realmente s creo que es el mejor enfoque que se puede tener, ¿no? Porque justamente en ese en e justamente en ese momento estaba como que, bueno, la verdad era de que, como no sé no sé qué podría decirle, porque realmente como que me agarró en curva, y como que no quería decir algo que no era, ¿no? Entonces dije: "Bueno, no no te". Bueno, escuché, me me contó, y bueno, te la consolé, ¿no? Le dije: "Bueno"
Ujú. Okey. Claro. Mm.
Tra fui muy <swallows> traté de ser muy cálido, muy empático, y pero l la verdad es como que esa actitud de de que: "Guau, ¿qué hago ahora? Ayúdame a ayudarte", la verdad creo que es es muy buena, ¿no? Porque va a ser lo más efectiva, también para ayudar a una persona que no está, tal vez, pasando por su mejor momento, y también ver lo de qué es el proyecto, ¿no?
Sí. Ujú. Mm, exacto.